जी, देखिए, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई कि कहीं न कहीं हमें जो मीठे को गुड़ से रिप्लेस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, और गुड़ जो आपने बताया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और देखिए जो पानी और जो सलाद वाली आपने बात बताई, काफ़ी अच्छी मुझे लगी, और मतलब काफ़ी कारगर भी साबित हुई, जैसा आपने बताया कि, "मैं ये फ़ॉलो करता हूँ।" लेकिन देखिए, जैसे आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंसान व्यस्त-सा हो गया है, और कहीं न कहीं उसे मतलब प्लान बनाने का समय नहीं मिलता क्योंकि देखिए, आए दिन ऑफ़िस वग़ैरह में पार्टी चलती ही रहती है। तो ऐसे में देखिए अगर हम मान लीजिये अगर आपको ऐसा कुछ करना हो कि अगर आप जो जंक फूड बनाने का तरीका है, या फिर कुछ उसमें चेंजेज़ करना चाहें जिससे कि उसकी जो मतलब दुष्प्रभाव है वो कम हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? मतलब उसका क्या कोई जो स बनाने के लिए सामान है, उसे बदलना चाहेंगे या प्र विधि बदलना चाहेंगे?
देखिए हाँ। बिल्कुल। दे देखिए, मुझे लगता है कि देखा जाए ना तो जंक फूड, अब देखिए इसका नाम ही जंक है, वो होगा ही ख़राब ही होगा। पर उसको अगर आप सही तरीके से बनाना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए मतलब मुझे लगता है आप घर पे बना सकते हैं। कोई भी जंक फूड अगर आप घर पे बनाएँगे, वो कहीं न कहीं बाहर बने हुए से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर मैं बर्गर की बात करूँ, अब देखिए, आप आलू घर पे अ, फ्रेश आलू उबालिए, उसकी आप टिक्की बनाइए, मतलब आप जो नॉर्मल जो डीप फ्राई होती है, आप उसको एक तवे व हाँ, तवे पे बना सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं। उसके बाद, है ना, वो जो बंद है, अगर आप मैदे का होता है, आप वहाँ पे आटे का यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर बढ़िया सब्ज़ियाँ ज़्यादा डाल सकते हैं। और मैं कहता हूँ ऐसे ही पिज़्ज़ा के साथ भी है, और बहुत से और विकल्प हैं। बस वही है कि दृष्टिकोण चाहिए और कहीं न कहीं आपके अंदर एक वो होनी चाहिए चाह होनी चाहिए कि जंक फूड को म मुझे छोड़ना है। हाँ, और अ, क्रे और अगर क्रेविंग आती है, तो बिल्कुल मुझे इससे लड़ना है और साथ में ये चीज़ें इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। जी।
बिल्कुल, कि एब्सोल्यूटली। जी बिल्कुल। जी, कोई भी बना सकता है अब। जी बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया बात आपने बताई। जी। तो देखिए, जो आपने बिंदु बताएँ और जो आपने अनुभव अपना बताया कि जो आप रूटीन अपना फ़ॉलो करते हो, कहीं न कहीं जंक फूड की लालसा को कम करने पर क्योंकि देखिए, इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छी बातें ब आपने बताईं, और कहीं न कहीं मेरे ज्ञान में भी इससे वृद्धि हुई। तो देखिए, मुझे आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई, और मैं ये कामना करता हूँ की आपसे मेरी बहुत जल्दी फिर से बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।